<gasps> Iıı, sa beni öyle şaşırttın. Sana tam da gelen soruyu sordum. Harbiden de sen fırsat gel sen fırsatı bildiğin yaratmışsın de.
<laughs> Evet.
Burd İii, eee, uğraşmışsın, bayağı bir serüvenmiş. Ben harbiden çok merak Şimdi, hani, eee, şansın kırabilirsin, eee, hani, geçememiş eee, hani bir durum olabilir ama neden illa da ben, eee, mezun kalmak şey, benim kitabımda yer alıyor gibi bir bak onu merak et
Hı hı. Aslında böyle sorunu biraz daha farklı kelimelerle yeniden sorarsan sanki daha iyi anlayabilirim.
Tamam, hemen tekrar soruyorum. Şimdi, eee, hani kalmıştın dersten ama kaldıktan sonra biraz sanki kendini böyle bayağı bir yüklendin ve dedin ki: "Yani, hayır, bu bu sınav geçilecek ve geçilecek. Hani, başka çaresi yok." Eee, burada neden, hani, "Ya kaldıysam da kaldım, ne yapalım, keşke olmasaydı ama, eee, seneye tekrar alırım." gibi bir bakış açısı neden hiç gelmedi?
Hı hı. Evet. Çünkü boştu. Yani ben o üniversiteye bir daha gidip ne yapacağım? Zaman öldüreceğim, para harcayacağım. Bana katacağı bir şey yok. Hemen onu bitirip, ileri, ileri yapıp iş hayatına gitmem gerekiyordu. Zaten korkumdan hemen gittim bir yüksek lisansa başvuru yaptım. Yüksek lisans diplomamı hemen aldım ki, olur da bir gün bir şey olur da bu dersten kaynaklı lisans diplomam iptal edilirse "A, olur mu? Benim yüksek lisans diplomam var." diyeyim ki olmayacak bir şey de değil yani. Ülkemizde böyle şeyler de mevcut. O yüzden hemen böyle kendimi garantiye aldım.
Anladım. Evet, bu da, eee, hakikaten şey, eee, onun üzerine şey mantıklı olmuş. Hani, böyle bir durum oluştu kendini garantiye aldın. Peki, o kadar şaşırttın ki beni sana anlatamam şu anda. <chuckles> Hani, eee, böyle bazen, eee, derler insanlar, hani, tamam, birazcık da bir şeyleri, hani, evrene bırakalım. Yani, ne yapalım, başarısız olduysak olduk. Yine çalışırız, eee, yine gireriz sınava. Sen dedin "Yok, hayır, eee, başarısızlık diye bir bir durum söz konusu değil."
<laughs> <laughs> Evet. Ay, ya, bana katacağı bir şey yoktu. Yoksa başımla gözüm üstüne ve ben bu konuşmadan çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum.
Anladım.